เออ อยากจะรู้หน่อยค่ะว่า เวลาที่เกิดความขัดแย้งเนี่ย คุณมัก จะจัดการยังไงเหรอคะ? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะคะ?
อืม ครับ ก็ได้เลยครับ ก็ในส่วนของ อ่า ความขัดแย้งเนี่ยนะครับ ก็คือผมเนี่ยนะครับ เคยมีอยู่ ช่วง เนาะ ที่แบบว่าได้ไป เอ่อ ได้ทำงานที่ บริษัท บริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะ เป็นแบบว่า คือบริษัทที่เป็นแบบเกี่ยวกับ อ่า การขายเนาะ สินค้า อะไรอย่างเงี้ยครับ ทีเนี้ยนะครับ ก็คือ ณ ตอนนั้นเนี่ยนะครับ ก็เข้าไปเนี่ย ก็แบบว่าเหมือนกับว่าเข้าไปอะ เป็นผู้จัดการเนาะ ในส่วนของแบบ ซ ส่วนส่วนหนึ่งนะครับ ในส่วนของงานฝ่ายขายเนี่ยแหละครับ ทีนี้เนี่ยนะครับ คือพอไปเนี่ย เราอะก็จะมีน้อง ๆ นะครับในแผนก อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือเหมือนกับว่า อ่า เราก็ต้องไปดูแลอะเนาะ น้อง ๆ เขาเนี่ยนะครับ ต้องบอกจริง ๆ นะครับว่า ในส่วนของฝ่ายขายเนี่ย คือเป็นอะไรที่แบบ อื้อฮือ เขี้ยวมาก ๆ เลย เพราะว่าผมเนี่ย ก็ไม่เคยได้ไปอยู่ในจุดส่วนนี้นะครับ ก็คือ เพิ่ง ได้ไปอยู่ ใน ในครั้งแรก โดยการเปลี่ยนสายงานด้วย อะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ย พอเข้าไปอยู่ ณ ตอนนั้นน่ะ พอเป็นผู้จัดการเนี่ย ก็ได้ดู อ่า น้อง ๆ ในแผนกเนี่ย ซึ่ง คือตอนนั้นเนี่ย มีน้อง ๆ อะอยู่ในทีมเนี่ยครับ ประมาณ 30 คนนะครับ โดยประมาณ นะครับ บวกลบ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อือ ๆ อือฮึ ค่ะ เหรอ คะ? ยังไงคะ? อือฮึ อือฮึ อือ อือฮึ อื้อฮือ เยอะมาก ๆ เอ๊! แล้วถ้าอย่างงั้นน่ะ เราฉอบ สอบถามก่อนได้ไหมคะว่า มันเป็นเพราะอะไรเหรอคะ คุณถึงได้อยากจะ เปลี่ยนสายงานมาเป็นฝ่ายขาย อะไรแบบเนี้ยค่ะ? อือฮึ
ครับ